Kak, aku mau curhat nih, sama sebenernya, eee, butuh saran banget juga sih.
Mmm, kenapa tuh? Mmm, apa tuh? mmm?
Nah, nah, jadi, eee, emang udah lumayan lama ya, Kak, aku itu jadinya, eee, susah banget yang namanya tidur malam, gitu. Aku jadi begadang terus, Kak, sebenernya.
Mmm. Ya, mmm?
Nah dan kenapa itu terjadi? Karena emang jam tidur aku sih, Kak. Jadi emang aku itu tidurnya pagi sebenernya ya. Jadi aku tidur pagi jam jam 5.00 baru aku tidur terus aku bangun tuh sebenernya jam 10.00-an atau jam 11.00-an aku itu bangun. Na
Waduh. Mmm? Wah, siang ya.
Iya siang. Tapi habis itu aku kan otomatisnya makan siang ya, Kak. Makan siang dan setelah itu aku langsung tidur lagi, Kak. Aku tidur lagi sampai akhirnya bangun lagi jam 6.00 subuh atau jam eh, jam 6.00 subuh? Jam 6.00 sore, gitu, atau jam 5.00 sore. Nah di situ tuh setelah itu aku udah nggak bisa tidur lagi dan, mmm, itu terulang terus, Kak, terus-menerus jadinya.
Ya? Mmm. Hmm. Sore, iya, hmm. Oh, udah berapa lama nih kamu, eee, seperti itu? Apa ritmenya gitu. Tidurnya, eee, apa ibaratnya, eee, meleknya seperti itu kan e jadi seperti terbalik, eee, seperti itu ya.
Oh. Mhm. Iya benar banget, Kak, itu udah terjadi sekitar 2 bulan, atau 3 bulan sih, Kak, udah lama banget.
M dari kapan? Waduh. Lama banget ya. Wah, awalnya gimana tuh kamu bisa, eee, seperti ini?
Oke. Awalnya itu sebenernya karena, mmm, awal perkuliahan ya balik kuliah, Kak, sebenernya. Jadi di awal balik kuliah itu, mmm, jadwal aku udah pasti berubah dong dari, mmm, semester lalu gitu ya. Dan karena sekarang aku semester 7, eee, jadwal aku itu udah nggak sepadat itu, Kak, sebenernya.
Iya. Mhm. Oh ya? Oh.
Ya kan? Jadi aku tinggal fokusnya skripsi sebenernya karena aku udah menyelesaikan semua mata kuliah aku. Jadi, eee, karena itulah aku mulai nggak teratur gitu, Kak, tidurnya j karena aku tahu nih awal-awal tuh, eee eee, sebenernya jam 12:00 baru tidur. Menurut aku sih masih normallah ya kalau misalnya jam 12:00 tidur, tapi, eee, makin lama tuh, eee, karena mungkin sebelum tidur aku juga main HP dan lain-lain
Iya paham. Iya. Baru tidur, iya. Iya, oke. Mhm. Oh, iya.
jadinya aku makin kayak, eee, susah tidur gitu. Jadi karena aku dapat, mmm, kebahagiaan gitu ya dapat, eee, informasi terus-menerus jadi kebablasan. Mulailah tidurnya jam 03:00, mulailah tidurnya jam 04:00 gitu dan apalagi karena nggak ada kebutuhan juga di siang hari gitu ya, Kak. Eee, jadinya aku memudahkan diri aja. Kalau mau tidur siang ya tidur siang aja gitu sih, Kak, dan itu berlangsung sampai sekarang karena aku masih, eee, di pertengahan semester 7 ya sekarang ya, gitu.
Mmm, paham. Waduh. Mhm Mhm. Oh. Iya iya. Oh, jadi siang itu karena kamu udah agak santai gitu ya kuliahnya akhirnya kamu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk, eee, apa ibaratnya membayar tidur kamu yang mana malam itu nggak bisa tidur gitu ya, pas siangnya kamu tidurnya bablas nih sampai sore malah ya? Wah.
Mhm. Mhm, benar banget, Kak. Heeh, jadi aku ngerasa apa ya, Kak? Aku juga dari sisi, eee, kesehatan juga aku menurun dan di satu sisi aku juga ngerasa nggak produktif, Kak, karena balik lagi, eee, aku dari bangunnya siang, terus aku cuma makan siang terus lanjut tidur lagi kan itu kerasa nggak produktif banget ya, Kak.
Mhm. Ya? Betul betul, yang kamu rasain nih badannya gimana tuh? Apakah ada penurunan atau gimana?
Nah gitu. Iya, Kak, bener, aku jadi lebih susah fokus ya sebenernya ya, apalagi di siang hari. Makanya aku langsung tidur siang gitu karena aku ngerasa lemes, Kak, di siang hari dan aku nggak niat untuk melakukan apa-apa sebenernya. Dan juga, eee, aku jadi lebih rentan sakit, Kak. Jadi aku emang dikit-dikit demam, dikit-dikit sariawan gitu, Kak. Makanya aku udah mulai kayak, "Wah ini nggak bener nih," gitu.
Mmm. Iya iya. Iya. Oh gitu. Hmm, kalau boleh tahu sebelum-sebelumnya kegiatan di siang hari atau sore hari itu ngapain kamu, selain kuliah gitu?
Eee, selain kuliah aku, eee, lebih ke nugas ya, Kak, apalagi kan banyak banget ya tugasnya ya. Jadi emang di semester-semester lalu, eee, setelah kuliah gitu kan. Kalau kuliah aku emang dari biasanya ya, Kak, dari pagi sampai sore udah ada tuh, atau nggak sampai siang, lanjut lagi aku nugas belajar atau keluar sama temen nugas, gitu sih, Kak. Jadi emang, eee, di-push untuk sibuk gitu selama seharian.
Mhm. Oh. Mhm. Iya. Mhm. Oh. Iya iya. Oh. Jadi memang apa ya, kegiatannya tu, tidak lepas dari kuliah aja gitu ya, eee, hanya seputar tugas kuliah tugas kuliah dan tidak ada kegiatan lainnya di luar kuliah seperti itu ya, kayaknya ya. Mhm. Nah, eee, selain kamu tadi itu main HP, eee, ada lagi enggak kegiatan yang memang membuat kamu tuh jadi begadang atau cuman HP aja?
Mhm. Bener banget, Kak. Mhm. Nah, nah terkadang ini efek dari aku main HP sih, Kak. Jadi gini, eee, temen-temen aku kan emang sekitar temen-temen aku ya, mereka juga yang namanya bangunnya itu malam-malam, Kak.
Mhm, gitu.
Nah. Jadi emang lifestyle-nya itu sama kayak aku kan. Nah, jadinya karena itu bisa tuh terkadang di jam 2:00 subuh gitu mereka nge-chat tentang skripsi ya kan kayak, eh, ini gimana nih metodenya dan lain-lain misalnya gitu. Mmm, dan dengan itu, jadinya aku muter otak juga kan, Kak, muter otak tiba-tiba ada ide, terus aku buka laptop lagi jadinya ngeskripsi lagi gitu dan itu ter mmm, jadi apalagi aku kan tipikal yang overthinking ya, Kak. Jadi kalau misalnya aku nggak selesaiin di hari itu juga, aku nggak bisa gitu. Di saat itu juga aku nggak bisa. Jadi emang aku langsung mau nyelesain ide aku dengan skripsi ini itu di saat itu juga gitu.
Oh. Iya iya. Oh. Iya. Mhm. Mmm. Oh. Iya. Oh paham, paham. Nah, jadi kamu juga, eee, sedikitnya terbawa oleh kebiasaan teman-teman juga gitu ya, yang nugas atau membuat, eee, skripsi itu malam hari gitu ya. Wah, ini, eee, kayaknya kamu kalau bisa ini, apa sih, namanya, eee
Iya bener banget, Kak. Mhm.
Melihat sosial media atau HP-nya dikurangin bisa enggak tuh, kalau misalkan sebelum tidur, atau, eee, kamu ada batasan tertentu gitu menjadwalkan, eee, apa cara melihat HP, atau cara melihat apa, sosial media itu dijadwalkan di jam-jam tertentu gitu. Pernah nggak tuh kamu menjadwalkan seperti itu?
Wah, aku enggak pernah kepikiran sih, Kak, tapi, mmm, ada masa-masa aku ngerasa kayak oke, aku ini susah tidur karena HP gitu ya, karena sosial media. Tapi aku beneran nggak bisa lepas, Kak, gitu, atau ada suatu saat di mana, eee, sebenernya jam 10:00 gitu ya atau jam 02:00 sa mentok lah jam 12:00 aku itu udah ngantuk, Kak. Cuman, karena aku ngerasa aku pengen buka HP aku langsung melek lagi gitu jadinya, aku kayaknya udah di tahap, eee, addicted juga deh, Kak. Aku juga nggak tahu harus gimana, Kak.
Mhm. Hmm. Iya iya. Oh. Iya. Oh, sebetulnya. Paham. Iya iya. Oh. Jadi ini tentang ini ya, ketergantungan HP juga ya, ternyata, eee, ketergantungan HP kamu tuh betul-betul sudah berlebihan dan mengganggu, eee, tidur malam kamu ya, sehingga waktunya jadi terbalik itu. Nah, kalau begitu, ini saran aku ini ya, kamu tuh coba aja dulu itu tadi, jadwalin bagaimana, eee, apa kamu betul-betul memakai HP di apa, kesehariannya seperti itu. Biasa kan dari batasan sendiri sedikit-sedikit aja, misal nih ya, eee, kamu niatkan mau buka HP dari jam, eee, 5 sore sampai jam 7, atau enggak sampai jam 8 gitu ya. Atau mungkin kalau belum bisa lagi nih, sampai jam 9 malam, okelah gitu ya. Nah, jadi itu betul-betul kamu sadari gitu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah setelah eee, alam bawah sadar kamu itu betul-betul ter apa ya? Terjadwal, terseting seperti itu, maka kamu akan sadar nih, "Jam 9.00 ini waktunya aku tutup gadget-nya," gitu. Jadi eee, nanti lama-lama terbiasa. Tapi setelah jam 9 ini nih eee, 15 menit atau eee apa, 20 menit misalkan gitu ya, "Setelah jam 9.00 aku harus cepat-cepat eee, tutup HP ini atau enggak matikan," gitu, atau enggak jangan matikan deh, takutnya ada yang urgen, simpan agak jauh gitu. Supaya tidak terjangkau seperti itu. Jadi, betul-betul dalam kesadaran gitu, bukan hanya, eee, apa tiba-tiba pengen buka HP ah, atau enggak takut ketinggalan informasi ah, kan itu jadi, eee, tidak menentu gitu ya, pegang HP-nya seperti itu jadi mhm, kapan saja mau kamu mau, eee, apa, eee jadi terus mengganggu ibaratnya, eee, sadar kamu gitu untuk terus menggali informasi dan mencari informasi yang memang, eee, kamu tuh ketakutan banget itu kecep kec apa merasa cemas gitu untuk, eee, ketinggalan seperti itu. Nah itu tuh bisa di, eee, atasi dengan cara seperti itu. Kamu benar-benar sadar menggunakan HP dari jam, eee, sekian sampai jam sekian, seperti itu, gitu.
Paham. Benar, Kak. Oke berarti lebih ke mendisiplinkan diri ya sebenernya, balik lagi ke diri aku ya, Kak, ya?
Iya. Betul betul gitu.
Terus kalau misalnya untuk di siang hari. Menurut Kakak apa sih, mmm, hal-hal yang harus aku lakuin biar, eee, setidaknya aku nggak tidur siang gitu. Apakah, mmm, nugas, ngeskripsi, atau olahraga biar aku capek gitu, Kak, malamnya?
Mhm? Hmm. Hmm. Nah, setelah itu tertata rapi kan malamnya, akhirnya kan kamu bisa jadi bangun pagi kan? Nah, kalau sudah seperti itu, lama-lama pusing yang kamu rasakan di siang hari itu, akan, eee, berkurang lama-lama dan badan kamu juga akan, eee, apa? Baik sendiri seperti itu. Nanti ditunjang dengan kegiatan lainnya, jadi perlahan seperti itu. Nah, misalkan kamu baru bisa bangun, eee, jam 10.00 gitu ya, oke, enggak papa. nanti kamu berkegiatannya yang ringan dulu, misal, "Mau jalan-jalan dulu ah ke taman," gitu. Jadi jangan langsung dipaksakan olahraga, nanti sesuatu hal yang memang dipaksakan tiba-tiba akan berubahnya juga tiba-tiba seperti itu. Jadi step by step saja sedikit-sedikit, mulai dari jalan-jalan yang menyenangkan seperti itu. Nanti baru deh yang serius kalau sudah memang, eee, bisa dijalani dengan konsisten seperti itu, gitu.
Oh. Wah, oke. Wah, oke. Makasih banyak ya, Kak. Aku akan mulai sih konsisten dan mendisiplinkan diri sendiri.
Mhm. Betul, semoga berhasil ya, eee, apa? Ibaratnya skripsinya dan juga tidur malam kamu jadi lebih nyenyak seperti itu ya.
Iya, Kak. Wah. Iya, makasih banyak ya, Kak, udah mendengarkan. Nanti kita ngobrol lagi ya, Kak. Sampai jumpa!
Sampai jumpa!